Allora, oggi volevo chiederti una cosa particolare, ovvero dei personaggi. Credo che ci siano dei personaggi che, in qualche modo, ci fanno cambiare idee, ci fanno riflettere. Ci sono stati alcuni personaggi che ti hanno fatto riflettere sulla tua vita?
Allora guarda, io ti ti rispondo da grande appassionata di di film, di serie tv, di libri. <chuckles> Quindi diciamo che sono quasi sempre circondata da personaggi fittizi, <chuckles> forse più di di di <chuckles> eh, ehm, ehm, eh, diciamo che forse è anche meglio certe volte rispetto a essere circondata dalle persone reali, no, <giggles> perché eh, <chuckles> perché molto spesso sai, <chuckles> mhmm, soprattutto chi è molto non voglio dire alienato, ma <chuckles> un pochino appassionato, tanto appassionato di personaggi fittizi, certe volte spera un pochino, no, che le persone reali fossero un pochino più simili <clicks tongue> eh, un po' più simili ai personaggi. E
Mh-mh. Mh-mh, bello, bello. Assolutamente. <laughs> Ah, a chi lo dici. Mh-mh. Mh-mh, okay. Un po' più così, okay, perfetto. E per quanto riguarda, mhmm, proprio questi personaggi di cui mi racconti, fanno parte, magari nel tuo caso, di saghe, quindi libri, o sono più inerenti magari a film uhm, anche il genere se te ne va se ti va di parlarne.